<chuckles> Yani, anlattıklarımdan biraz öyle anlaşılıyordur ama, ııı, ya, şundan dolayı çünkü, ya, mesela ben test sınavları hiç sevmem, ya, yapması da çok kolaydır. Üzeri önümüze 4-5 tane şık geliyor. En doğru en mantıklı olanı işaretliyoruz. Yani, bilmesek bile sallayarak Evet evet evet.
Evet, doğru. Hatta hiç bilmesen bile değil mi? Aynen. Hiç bilmesen bile aslında, ııı, yoldan çıkarak, ııı, böyle, ııı, yavaş yavaş, hani, eee, eleyerek gidebiliyorsun. O gerçekten öğrenmeyi öldürüyor sanki. Orada sanki tamamen strateji yapıyorsun değil mi?
Tabii ki de, yani, işte. Tabii. E evet, evet, yani, mesela bir konuyu tam olarak bilmiyoruz ama, hani, ııı, soruya bakıyoruz cevabını tam bilmiyoruz ama hangilerinin kesinlikle olmayacağını biliyoruz değil mi? Onları elediğimizde karşımıza mesela 2 tane seçenek kalmış oluyor: A ve b şıkkı olsun, yani, %50 şansımız var. Sallayabiliriz ya da, işte, 2'sini de okuduğumuzda, hangisi daha mantıklı geliyorsa onu işaretleyebiliriz. Ya, bu biraz aslında öğrenmeyi öldürüyor. Ama açık uçlularda öyle değil, hani, her açık uçlu da bu şekilde etki yapıyor mu? Tam olarak hayır. Daha çok, böyle, ııı, <tsk> nasıl söylesem, yani, beyni zorlayacak, düşünmeye zorlayacak şeyler olması lazım. Mesela
Evet, aynen. Aynen. Hı hı. Evet. Ya da senden orijinal bir çıkarım bekliyor ve bence öğrenmenin en güzel, ııı, ölçümlerinden bir tanesi o değil mi? Mesela nasıl ölçülmeli sence başka öğrenmek veya bir insan bir şey bildiğini ölçmek nasıl yapılmalı?
Tabii ki de. Tabii ki de, yani, eli Ya, bence şöyle olmalı yani, mesela, işte, ana konseptleri vereceksiniz, tamam mı? Diyeceksiniz ki: "Elimde şu var, bu var. Bana bunları kullanarak yeni bir çözüm üret." diyeceksiniz.
Evet mesela?